بالمعنى ال اللي فهمته منك لأ، أنا غالبًا باقول طب و في الن يعني في النهاية إيه اللي حصل، بس ماشي ممكن فعلًا فكرة إن أنا آآ يعني أخلّي سؤال في النص يخلّيني أبتدي الحكاية من جديد زي ما بيقولوا آه ممكن ممكن فكرة برضه.
آه بطريقة كويسة يعني إمم. بالضبط، اللي هو مثلًا أنا أنا فهمتك لحد هنا لو هو مثلًا بيعيد ويزيد في كل حا في نفس الحتة يعني، ومش ب مش بيروح لحاجة جديدة فتقولي له مثلًا آه أنا فهمتك طيب وبعد كده بقى إيه اللي حصل، وتبينيها بشغف إن أنتِ عايزة تعرفي فعلًا ومُهتمية إنك تسمعيه، وفي نفس الوقت أنتِ أصلًا خلاص زهقتِ بقى من الكلام اللي هو عمّال يعيده ويزيده ده، فخلاص بقى أنتِ عايزة تعرفي إيه اللي بعد كده، فهتبقى الطريقة تفرق فاهمة قولتِ إن أنتِ كده بينتِ إنك مهتمة عادي مش بتقاطعيه بشكل وحِش ولا حاجة، فأنتِ ممكن تجربي تعملي حاجة شبه كده، وبرضه عايزِك تفكّري بشكل مختلف شوية في حاجة إن لو حد مثلًا بيحكِ لِك وبيعيد ويزيد خصوصًا بقى لو حد قُريّب ممكن يكون مرتاح لِك على فكرة، يعني هو حابب يتكلم معاكِ هو كفاية بس إنك سامعاه، فأنتِ ما بتحسيش مثلًا إن هو كفاية بس إنك سمعاه بإهتمام كده وخلاص حتى لو بيقول أي كلام وكلام مش مهم بالنسبة لِك ف فأدام ده هيريحه مش في ال ده مش بيخليكِ آآ تتعاملي عادي؟ إمم.
فهمت. آه، فهمتك صح. هو بُصّ، هو لما بييجي الأمر في حاجات فيها لا لا بييجي الأمر في حاجات طبعًا فيها عياط بقى وزعل جامد و و وإحباط أو حاجة يعني إنسانية جامدة، لأ طبعًا مهما حصل يعني باخليه يكمّل يعني م مش ب يعني باتكلم في الكلام العادي اللي هو ال الهزار الفضفضة العادية اللي هي ما فيهاش اكتئاب أو ما فيهاش حاجة جامدة يعني، ممكن آه يعني لأ طبعًا آآ يعني آآ أدّي أدّي إن أنا سامعة وباسمع بجد يعني.
آه. إمم.